Eee, bu sıralar gerçekten evde böyle bir savaş hâlindeyim. Eşyalarımı böyle yerleştirme konusunda biraz, eee, pratikleşmek istiyorum. Eee, biraz düzenlemeye başladım aslında, eee, ama sonra, işte, bir bakıyorum, bir şey aradığım zaman bir bakıyorum her taraf her yerde dağıtmışım. Demek ki diyorum pratik değilim. Düzenlemede bir sıkıntı yaşıyorum. Eee, o sürede dağıttığım için de tekrar toplamam gerekiyor. Böyle bir sirkülasyon hâlindeyim, zamandan, işte, kaybediyorum. Eee, bir türlü böyle bir şey yapamadım ya, ayarlayamadım. Hani, nereye neyi yerleştireyim? Biraz mutfakla ilgili. Mutfak dolaplarım da aslında çok büyük değil. Biraz orayla ilgili, işte, biraz, pratiklikle istiyorum aslında. Birazcık da böyle kızımın odasında her gün sanki dağınık gibi geliyor böyle. Topluyorum, topluyorum, sanki hep dağınık. Nereden başlayacağımı, nasıl böyle pratikleşebilirim? Hani, eee, nereye koysam da böyle o da alışkanlık hâline getirse? Yani kafamda hep böyle şeyler dönüyor ama bu bir bakıyorum gerçekten, eee, düzenlesem bile yine dağılmış durumda oluyor. İşte, biraz bu konuda, işte, hem seninle dertleşmek hem de biraz belki bana fikir verirsin diye konuşmak istiyorum.
Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet. Hımm. Anladım, evet. Emm, evde düzen, hani, ve düzen oturtturamama özellikle çocuk da olduktan sonra biraz zor olabiliyor. Eşyalar artıyor çocuklar için. Ayrıca mutfakta da belki eşyaların artmıştır. Eee, hani, bunlar çok doğal. Eee, birazcık daha böyle, eee, ufak tavsiyeler vermeden önce bir eee, eve ne zaman taşındınız? Ne kadar büyük eviniz? Eee, nasıl bir, emm, <tsk> işte, eee, neler var mesela kızın odasında yerleştirmek istediğin veya mutfakta? Bana biraz detaylı anlatabilir misin?
Evet. Hı hı. Eee, anladım. Yani aslında bu eve taşınalı, işte, bir 3 yıl olacak. Yani daha önce yaşadığımız ev gerçekten geniş ve büyüktü. Eee, buraya taşındığımızda ev biraz daha tabii küçük. İşte, kızımın odası var, bizim odamız var, işte, mutfak, ııı, salon, işte oturma odası diyelim, işte birleşik. Yani, onun da tabii ki biraz rahatsızlığını çekiyorum açıkçası. Hem oturma alanı var, işte, hem televizyon, işte, hem mutfak masası, işte dolaplar, işte tencereler, böyle, bardaklar derken, eee, nerede acaba pratik ürün sağlarım? Hani, böyle, dışarıda da böyle ekstra, böyle, bir şeyler görünsün istemiyorum. Eee, rahatsız oluyorum açıkçası. Hay işte tezgâhın üstü böyle boş kalsın istiyorum ama işte küçük bir alanım olduğu için de, eee, yani çok geniş bir alan olmayınca da işte her şeyi, işte, dolaba kaldırmak çok zor oluyor. Eee, oradan aslında bir başlamak istiyorum seninle konuşmaya. Eee, 1 tane, işte, küçük bir dolap aldım aslında, işte tencereleri oraya koyayım, işte, bir kahve makinaları, işte onları da yerleştireyim diye ama yine de bir bakıyorum gerçekten her yer her yerde dağılmış. Çünkü, hani, günlük olarak hep içinde olduğum için mutfağın herhâlde ondan mı ki acaba diyorum. Hani böyle pratik olarak başka, hani, tabaklar, bardaklar olarak acaba başka böyle tavsiye edebileceğin bana bir şeyler var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Amerikan mutfak gibi. Evet. Anladım. Hı hı. <sniffs> Hı hı. Hı hı. Evet, var, olabilir. Birazcık daha bir, ııı, sormak istiyorum ama. Eee, tabii açık mutfak da, emm, sıkıntı çünkü salona da gitsen gözün onu görüyor sürekli. Hani evde o hani, belki mutfakta kalsa o kadar rahatsız etmeyecek şeyler, eee, hep ortada olduğu için sen onların hepsini kaldırmak istiyorsun. Bu çok anlaşılabilir. Emm, şey günde mesela aslında hep mutfakta olduğun için evde misin, evden mi çalışıyorsun? E, ne kadar vaktin oluyor mesela düzenlemeye?
Hı hı. Evet. Yani, aslında şöyle, eee, yani, şu an çalışmıyorum çünkü daha önce çalışıyordum. Eee, işte, eşimin işi sebebiyle taşındık. Eee, o anlamda şu an mesela zaten bir dil kursuna gidiyorum, işte, kızımı okula götürüyorum, getiriyorum derken, işte, evde nereden baksam bir 5-6 saat bana kalıyor. Eee Evet, yani, o süreçte, işte, ben de, işte, tamamlamaya çalışıyorum. İşte, nereye ne yerleştiririm, işte, nereye ne koyarım. Eee, yani, aslında birazcık da şöyle bir şey var, daha önce çalıştığım için hep annemler, böyle, geliyordu, yardımcı oluyorlardı, onlar biraz, böyle, düzen sağlıyorlardı. Eee, şimdi, işin içinde kendim kaldım, böyle. İşte, hani, çevremde çünkü ailem yok, işte, destek olacak kimse yok. Kendi kendime aslında yetmeye çalışıyorum ama herhâlde yetemiyorum diyorum, yani. Eee, biraz o açıdan sıkıntı yaşıyorum.
Hı hı. Evet. Bayağı var, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. Anladım, evet, genelde anneler böyle her şeyin gerçekten en, hani, hiç bilemediğin yerlere güzel güzel yerleştirebiliyorlar. Eee, bu konuda ger doğal bir yetenekleri var diye ımm <tsk> diyebiliriz. Eee, senin en, eee, muzdarip olduğun yer galiba öncelikle mutfak zaten "Onu konuşmak istiyorum." dedin. Hani, yatak odanda vs. kıyafetlerinle alakalı bir sıkıntın yok galiba, değil mi? Hani, ayakkabılar, kıyafetler, çantalar falan. Hani, mutfağı en azından. <chuckles> Evet.
Evet. Eee, maalesef onlarla ilgili de var. Çünkü çantalarım, böyle, koyabileceğim bir dolap yok mesela. Çok isterdim. Eee, hatta eşim diyor, "Yeterli çantaya seviyesine ulaştın. Bence yeterli. Artık alma." diye. Ama bende de, işte, bir çanta sevdası var. Eee, işte, alıyorum nereye sıkıştıracağım diye. <chuckles>
Anladım. Hı hı. Hı hı. Tam da n orayı mı sormuşum? <chuckles> Evet. Şöyle söyleyeceğim, eee, bahsettiklerin aslında ilk dikkatimi çeken şey şu, hani, evin küçük ama evinizde galiba yeterli dolap da olmayabilir mi? Çünkü bazen bu da, emm, yani, her şey için yeterli yer olmadığında bu kaos hiçbir zaman bitmiyor. Ya, bunun 2 yolu var. Ya eve yet ekstra dolap, çekmece, raflar vs. alınması gerekiyor ya da elindeki ürünleri azaltman gerekiyor. Eğer kileriniz varsa, hani, atmak da içinden gelmiyorsa, kilerine kaldırabilirsin bazı şeyleri alt işte, bodrum katı gibi bir şeye. Böyle bir şey mümkün mü? Hangisi daha mümkün senin için?
Doğru. Hı hı. Doğru. Yani, aslında şöyle, en son, işte, eee, yani, bu hafta, işte, bir kızımın odasını düzenlemeye çalıştım. Hatta şey vardı yani, kızım artık 10 yaşında, işte, böyle, oyuncak mutfağı vardı. Kızıma dedim ki: "Artık bence bunu satabiliriz ve şuraya güzel bir dolap alırsak hepimiz rahat edeceğiz, yani. Yani, bir bir kapağını sen kullanırsın, 1 kapağını ben koyarım, işte, 1 kapağına da, işte, kitaplarımızı, işte, dergilerimizi. Orayı toplarsın en azından." dedim. Çünkü gerçekten kızım da, böyle, kitap okumayı seviyor. Bir güzel bir kitaplığa gerçekten bir ihtiyacı var, eee, yani, benim de, böyle, en azından 1 ya da 2 rafım olsa sanki, hani, ben de, böyle, çantalarımı ya da, böyle, fazla gelen eşyaları, ııı, birazcık daha aslında, böyle, toplasam çok iyi olacak gibi. Yani, eee, aslında dolap yeterli seviyede ama yine de, eee, 1 dolap daha olsa, böyle, daha bir rahatlayacak gibi. Bir de şeyi sordun, eee, evde fazlalıkları koyacağımız gerçekten bir bodrum katımız var. Eee, hatta kızımın çok fazla oyuncağı var. Onları artık, böyle, bir yerlere sıkıştırmaktan, eee, yani, zorlanıyorum. Çünkü kızımın odasında ranza var. Eee, en altına da, işte, artık kızımın, böyle, tekerlekli bir, işte, oyuncak sepeti aldım. Eee, işte, onu ittiriyoruz, onu çekiyor, işte, ona koyuyor oyuncaklarını ama, eee, yani, böyle, bir temizlik, bir şey yapacağım zaman da gerçekten kızımın odasına girmek istemiyorum. O kadar çok fazla, işte, eşya var ki ilk başta onları bir çıkarmam gerekiyor yerinden, ondan sonra temizliğe başlamam gerekiyor. İşte, bazen, işte, böyle, bodruma kaldırıyorum ama gerçekten bir çözüme ulaşamıyorum açıkçası.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Oraya alabilirsin gibi. Hı hı. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Evet. <chuckles> Anladım. Ya, böyle, birkaç sef birkaç tane daha, böyle, içinde ne olduğu gözüken, eee, şeffaf kutular oluyor ya, böyle, onlardan, böyle, mesela 3 tane daha alsan ve kızına de ki, yani, "Kitaplarını birine, işte, bir şeyleri birine, boyalarını birine koysan." Eee, böyle, üst üste de bunlar bazen, eee, işte, eee, katlanabiliyorlar, modüler oluyorlar. E, bunlar belki, hani, o, eee, yatağın altındaki kısmı, hani, kendi kendine bir raf dolap gibi, ımm, hani, bir raf almadan, eee, hızlı bir şekilde çözebilir, eee, eee, belki. Bununla, hani, nasıl geliyor kulağa?
Hı hı. Evet. I hı. Doğru. Yani, aslında evet, ya, güzel geliyor çünkü, hani, şöyle bir düşününce, eee, sen söyleyince, böyle, bir gözümde canlandırdım açıkçası. Yani, hani, büyüklü, küçüklü de olabilir aslında. Şeffaf bir şey almak aklıma gelmemişti. Eee, yani şeffaf alıp hem, eee, yani, büyük, küçük fark etmez sanki, böyle, 1 tanesine gerçekten kızımın, böyle, çok küçük küçük, minik minik oyuncakları bir de var. Eee, 1 tanesini ona koyarak 1 tanesine kitaplarını da koyabilir. Eee, yani, 1 tanesine de gerçekten çok fazla kalem de seviyor. Artık kalem, eee, yani, kalemlik alıyoruz ama kalemliğe sığmıyor kalemler. İşte, ponponlu alıyor, işte, güzel desenli alıyor derken kalemliğe sığmıyor. Aslında hiç aklıma gelmemişti şeffaf almak. Çünkü, hani, en azından şeffaf alırsak, eee, içini açıp bakıp hemen kolaylıkla aslında ulaşım sağlar. Bu sayede içindeki her şeyi dökmemiş olur diye düşünüyorum. Eee, gerçekten bu fikir ger hoşuma gitti.
Hı hı. Evet, küçük alabilirsin onu. Evet. Hı hı. Tabii. İçini görür. Hı hı. Evet, yani, hani, çok estetik olmayabilir ama çocuk odasında estetik evet, eee, her şey çok tatlı, böyle, ahşap bir şeyler falan olur ama o odalar dağıldıktan sonra o estetik de zaten kalmıyor, eee, önemli olan pratiklik. Eee, bu, hani, çocuk odasını biraz toparlayabilir, eee, ve dediğin gibi oraya bir dolap alsanız, o odada belki kendi eşyaların da orada rahatlayabilir. Peki, mutfağa geldiğimizde, mutfakta mesela sen diyorsun ya, "Tezgâh t eee, toplu olsun." vs. diye ama mesela her gün kullandığın, işte, kahve makinası gibi, kahve eşyaları gibi şeyleri, eee, o bir dolaba koymaya çalıştığında aslında, eee, bu çok gerçekçi olmuyor, yani, çünkü, eee, onların aslında dışarıda durması daha pratik olmaz mı? Mesela bir kahve makinesinin en azından?
Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, evet, gerçekten öyle ama, işte, dediğim gibi, biraz tezgâhım, böyle, kısıtlı, eee, ama, yani, sen söyleyince de dolaba kaldır, çıkar gerçekten biraz da zahmetli oluyor. Belki de, yani, böyle, bir küçük dolaplık bir yerim var. Belki, böyle, ufak bir dolap alıp, yani, eee, hafif, yani, böyle, çok göze batmayacak bir şekilde, belki de, yani, üstü açık mı almalıyım, eee, kapalı mı almalıyım? Aslında birazcık orada, işte, aklım, eee, karışıyor. İşte, 1 kahve makinam var, 1 tane Türk kahvesi makinam var derken, eee, bunlar için aslında ufak bir şey m alsam sanki iyi olacak gibi geldi açıkçası sen söyleyince.
Hı hı. Evet. Hımm, dolapların Evet, böyle, aslında, hani, bar, eee, taburesi yüksekliğinde ayakları tekerlekli, eee, hani, öyle ayrı eleman da alabilirsin. Hani, onu başka yerlerde de kullanabilirsin. Kahve eşyalarına altında raf olan, üstü, böyle, düz olan, kare, işte, öyle uzan o ü bir şeyler oluyor. Öyle bir şey de alabilirsin. Onun kendi ayrı alanı olur. Bunu da bu şekilde belki çözebilirsin diye düşünüyorum.
Hı hı. Doğru. Yani, aslında evet, ya, aklıma gelmişti, böyle, tekerlekli ürünler bir cezbediyor aslında açıkçası beni. Sen de söyleyince daha çok, böyle, dikkatimi çekti. Yani, birazcık inceleyebilirim. Eee, seninle konuşmak çok iyi geldi. Yardımın ve desteğin benim için çok kıymetliydi. Seninle konuşmak beni rahatlattı. Eee, teşekkür ediyorum tavsiyelerin için.
Hı hı. Ne mutlu. Eee, rica ederim. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.